そうですね、これが、あの、アメリカのテレビショーあの、こんえっと、なんですかね、フレンズとか、あの、ああいうシットコムみたいなので、こう、場面を切り取った動画みたいなんが落ちあの、く来たりするので、それを見てたりとか、結構、コメディーとかだとわりと気分転換になるし、とか、あの、ワンピースのリアクション動画みたいなを、たまに、見てる時もあって、はい。アニメのそうです。あの、<chuckles> 海外の人も結構、あ、ワンピースのアニメとか好きで、なんか、そのリアクション動画とかを結構楽しんでる時もあって、もう、完全にあれですね、あの、あそ遊びっていうか、もう楽しみで見て、 それは、はい。<chuckles> うん。
はい。 はいはい。 うん。 はいはい。 うーん。 あ、ワンピースって、あの、アニメのワンピース はい。 うん、うん。 <laughs> ええ、あ、もう、あの、すごいすごい嫌な言い方すると、脳みそを使わずに見れるタイプの <laughs>
はい。ああ、そうです。そうです。そうです。あの、ほんと、あの、一緒に泣き、一緒に笑いのタイプで、ま、リアクションが、こう、激しめなので、それを見ながらまた、こう、自分も共感するみたいなとこもあるかもしれないすね。うん、うん。
うん。 うんうん。 はあ、あ、すごい、なんか、合間時間をすごく有効に活用する手法がいっぱい。
はい。<laughs> あ、アニメ、有効ですかね。ま、あの、ほんとただの楽しみの <chuckles> ためのみたいな感じですけど、それは。うんうん。
うん。 うん。 いや、やや、すごい、そ、でも楽しみをちゃんとその、ん、短時間で自分の、ま、機嫌を、その、良くするというか、リフレッ ことができるっていうのは、すごい良いですね。
うんうん。 うん。 うんうん、あ、うんうん、あ、確かに。

ああ。
激しく動いてみるとか、ランニングするとか、そういうのって試されたことありますか？
おお。うん。あ、実はランニングはあの結構していて、その頃から、で、今も一応続けている。 ありますね、はい。うん。
うん。 おお！ へ、もうじゃあなんかリフレッシュに関してはほんとになんか、ありとあらゆるものをちゃんとマスターされている。
<chuckles> <chuckles> はいといやいや、すごく、ま、あのランニングも、あの、ま、健康のために始めたんですけど、ま、あの結構、あの割と、ま、ここ5年ぐらいで健康的に良くなってきたので、もうそれを、ま、これからも続けようかなっていう。ま、感じですね。うん、ランニング。はい。
うん、う。 うん。 はいはい。うん。 うん。 はあ。 へえ。なんか、すごそう、本当にあの健康じゃなかった頃っていうのがあんまりなさそうなぐらい、すごくちゃんと自分をメンテナンスされてるなっていうふうにおは っておも
うん。 うん。うん。 <laughs> いえいえ、あの対面の仕事の時はほんとにあの体壊しがちでしたし、ストレスもすごい溜めてたんで、なんかそれがあって、ま、今の感じになった感じですね。はい。
あは。 へえ、そうなんですね。いや、たいま、でもそっか、そんなにそのなんかリフレッシュの方法で変わるっていうのはちょっと意外でした。
うん。 <laughs> あ、はい。はい。はい。<laughs> いいえ。
へえ。いや、ちょっと呼吸法だけでもね、ちょっと人生に取り入れてみたいなってすごく思いました。貴重な、はい、お話ありがとうございました。
はい。 <laughs> 是非是非、是非是非。はい。ありがとうございました。はい。